Nung bata ako talaga yung siyempre 'pag bata ka kasi 'pag lumabas ka alam mo yun, mahiyain ka pa. Hindi ka kaagad yung makikipaghalubilo, di ba? So, dun nabukas yung aking ano, pakiki-socialize, kumbaga. Marunong ka ng makipaglaro, nagkakaroon ka ng kaibigan, nandiyan na yung natututo ka ng mag, ah, tanungin anong pangalan. Kasi ako na mahiyain ako din talaga sa totoo lang. Ah, nung hindi ako yung basta-basta makikipag-usap tapos yung hindi ako yung basta-basta hindi ako yung magfi-first, move ika nga. 'Pag yap 'pag yung nakapalagayan ko ng loob, yun siyempre kilala mo na yung alam mo na yung pangalan, pareho kayo ng interes, pareho kayo ng libangan. 'Yan ultimo nga yung mga babae, eh, gaya nga ng sabi ko sa'yo, bukod dun sa mga binanggit kung, ah, tradisyonal na larong kalye, eh, ewan ko kung pamilyar ka sa stationary.
Oo. Oh, oo. Oh, stationary. Ano ano yung station narinig ko na siya, eh, pero nakalimutan ko. Mm.
Hmm, yung mga mga makukulay at madisenyong mga notepad, mga kero-Keroppi, gano'n, ayun. Pati yun pinatulan ko yun, <chuckles> nakikipag-trade ako dun. <chuckles>
Ah, okey. Oo, ayan. Ah, oo, totoo, ayan. Ah, talaga. Ah, talaga? Di ba karaniwan mga babae ang gumagamit nito? Ewan ko lang, ah, noon, ah. Oo.
Mm. Oo.
No
Sa'min kasi yung sa compound kami nun, eh, nung panahon na ako'y elementarya. Tapos sabay, ah, may mga siyempre, halo yung mga bata sa'min at napakasaya kasi nung compound namin dahil, ah, marami yung generation namin na siguro nasa